Eee, iya Kak, akhirnya waktu itu, eee, kita kebetulan pindah rumah, Kak. Pindah rumahnya itu deket sama rumah ibu gitu. Nah, kenapa? Alasannya karena ibuku tuh, eee, sudah tua lah, sudah semakin tua jadi mungkin kita perlu intens untuk, eee, ngawasin beliau ini gitu, Kak. Itu, eee ini Kak, kan karena kebetulan Kakakku akhirnya tinggal dengan ibuku gitu loh, otomatis kan aku harus tetep sering ketemu dia gitu. Nah
Oh iya. Iya iya. Oh iya juga sih, enggak bisa menghindar ya Kak?
Betul betul, gitu. Nah, akhirnya kita siasati sih Kak kalau misalnya dia, eee, mulai nih ngomongin masalah usaha gitu, kita alihkan aja pembicaraan kita ket eee, eee, topik yang lain gitu loh dan kita garis bawahi sih, gitu. Jadi kita udah bilang ke ibu kit ke ibuku gitu kan, eee, "Mau bagaimanapun caranya, eee, apa namanya, kakak ini nggak bisa usaha gitu, karena sudah beberapa kali, eee, tetep aja gagal gitu, mungkin pengetahuan dia tentang usaha ini yang harus, eee, digali lagi gitu, ilmunya gitu." Akhirnya gitu sih kita bilang sama ibu gitu, tapi ya tetep ya namanya orang tua ya Kak ya, kalau sudah tua tuh memang agak susah juga emosinya gitu. Heeh, tapi akhirnya kita dengerin aja sih Kak, ya udah dengerin aja deh gitu, kita iyain iya gitu aja sih, akhirnya. <laughs>
Iya. Benar. Benar benar. Benar. Mhm. Iya sih Kak, bener itu, Kak. Wah. Berarti akhirnya juga, eee, sama-sama kayak, ya kita balik lagi r eee, ngobrol lagi tapi kayak masalah itu akhirnya dikesampingkan gitu ya, Kak. Jadi kayak Kakaknya juga akhirnya nggak mau tahu juga kayak, ya terserah kalau misalnya, eee, kakaknya Kakak ini mau tetep usaha ya boleh-boleh aja, tapi enggak mau ikut campur lah istilahnya.
Betul. Iya. Betul betul gitu, karena pelajarannya udah banyak gitu kalau kita tidak belajar dari masalah yang lalu gitu kan, bukan berarti untuk mengungkit ya Kak ya, tapi lebih ke arah apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal tersebut itu berulang kembali, gitu sih.
Benar bener banget sih Kak. Iya iya. Terjadi lagi, benar, setuju sih Kak, setuju banget sih Kak, dan aku juga punya pemahaman yang sama. Memaafkan boleh, tapi tidak dengan melupakan ya Kak, karena kalau melupakan kan, itu harus dijadikan bahan pelajaran ya, Kak. <chuckles>
<laughs> Betul.